Ouais. <chuckles> <snorts>
Le mec me dit ça, je lui fais: «Tu es sérieux, j'ai préparé à manger en fait.» Genre
<laughs> C parce que parce que c'est comme ça. Mmh.
genre, non. Et, heu, il me dit: «Oh, c'est bon», en gros, «M'en veux pas», heu. Et en fait, j'étais tellement vénère que je me suis dit: «Mais c'est bon, lui je l c'est fini, en fait j'en veux plus, je veux plus de lui». <laughs>
OK. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais non mais je comprends, hein. <laughs>
Attends, d'où d'où tu me dis en plus, mais le truc, c'est que le mec était honnête quand même. Il me dit: «Non, je reste avec mes colocs, je vais jouer à FIFA.» Je lui fais «Mais tu es sérieux, tu vas jouer à ton jeu de foot éclaté, heu p genre tu me lâches pour aller jouer à FIFA?»
Ouais, ouais. <laughs> Trouve au moins une une bonne excuse, quoi. <laughs>
Ah c'est ça, <laughs> mais, on note l'honnêteté, on note l'honnêteté. Donc
Oui, important, important dans une relation, heu
J'étais, ah, un petit red flag, mais petit p petit, heu, green flag aussi parce que le mec ne me ment pas. Il est sincère.
Oui oui, tu tu tu t'inventes pas, heu, sa mère a besoin de lui ou je sais pas quoi. <chuckles>
Ouais, c'est ça, tu vois, il fait pas mourir quelqu'un, heu, il fait pas il se casse pas une jambe, heu, faussement. Enfin voilà, tu vois, c'est <laughs>
Ouais, <laughs> ouais, comme par hasard, oui, ouais, ouais, je comprends.
Et puis il était là: «Non, mais t'inquiète, demain on se voit et tout machin». Donc bon, je dis: «Ah OK, laisse tomber, on verra bien». Puis finalement, effectivement, on s'est vus, heu, je sais plus, peut-être pas le lendemain, mais le surlendemain, il était venu me chercher, il était venu me chercher en plus avec, heu, avec un truc que j'aimais bien, je sais plus, il m'avait acheté genre, heu, des des viennoiseries ou un truc comme ça, enfin le mec se rattrape.
OK, il s'est rattrapé, mmh mh. Ouais, ouais, ouais, mmh, OK.